À, bạn ơi, gần đây khi mà mình đi, ơ, tập, ờ, luyện thể dục thể thao ấy, thì mình có hay, ơ, rủ đi cùng với một người bạn nữa, bạn ấy rủ mình đi cùng. Ôi, mà bạn ấy á, thì bạn ấy á, có một cái vóc dáng, trời ơi, đẹp tuyệt vời luôn. Bạn ấy không những cao này, dáng lại còn, ờ, gọn nữa, do bạn ấy tập luyện nhiều ấy, cho nên là cơ thể của bạn ấy khá là trông khá là khỏe khoắn và năng động nữa. Còn mình thì, ờ, mình cũng có đi tập, nhưng mà mình thì lại, ờ, lười hơn ấy, cho nên là, à, cái vóc dáng của mình so với bạn ấy thì, ờ, ờ, nó giống như là, ờ, hai hai cái bản mà, kiểu như, phản chiếu nhau ấy. Đấy, thì khi mà mình mình đi cùng với bạn ấy ấy, thì mình cảm thấy là tự ti vô cùng luôn. Đó, thì bạn ấy rủ là "À, cứ đi với tao đi, rồi mày tập, rồi sau này mày cũng sẽ có được cái vóc dáng, kiểu như, giống giống như tao đây này." Đó, thì mình cũng cảm thấy thích và mình đi cùng với bạn ấy. Nhưng mà khi mà mình đi, ơ, đi cùng để mà mình tập cùng ấy, thì, ờ, mình cảm thấy là khá là tự ti và xấu hổ nha. Tại vì là là đến cái chỗ mà đông người ấy, thì, ờ, ờ, hai người đứng bên cạnh nhau tập luyện, một người thì như thế, còn một người thì mình thì trông thì lại èo uột, ôi, trông chán đời luôn. Đó, thì bạn có cái cách nào để mình ờ, vượt qua cái cảm giác mặc cảm như thế này này, để mình có thể là tự tin tập luyện mà, à, đạt được hiệu quả không?
Ừm. Ừm, phản chiếu. <chuckles> Ừm. Ờ. Ừm, ô kê. Mình thì, đầu tiên á hả, mình thì cũng cảm ơn bạn ha, đã, gọi là, chia sẻ với mình về những cái khó khăn mà bạn đang gặp phải, thì mình cũng hoàn toàn hiểu được, gọi là, cái cảm giác, gọi là, tự ti về vóc dáng đó khi tập cùng người khác. Tại vì đây là một cái rào cản tâm lý, kiểu, nó rất là lớn ha, thường khiến chúng ta, kiểu, tập luyện dưới khả năng nó, tránh né những cái bài tập, ừm, có lợi này đi, hoặc thậm chí là bỏ tập. Thì không sao cả, mình ở đây để có thể giúp bạn chuyển từ, gọi là, cái tâm lý so sánh như vậy đó, sang cái tâm lý, ơ, tiến bộ hơn, đúng hông? Để mà bằng cách là giúp bạn xây dựng cái sự tự tin từ bên trong nè và giúp bạn, ờ, tái định hình để cái mục tiêu tập luyện của bạn ha. Thì để mà làm rõ hơn, ừm, để mà đi sâu hơn á kìa, thì mình muốn hỏi bạn thêm một số câu hỏi làm rõ á, thì không biết là bạn có sẵn sàng trả lời giúp mình hông ha?
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Vậy thì tốt. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, rất sẵn sàng luôn bạn ơi. Bạn cứ hỏi mình nha.
Ừm, OK, thì để mà xây dựng được một cái chiến lược để mà giúp tư vấn được cho bạn, thì mình muốn hỏi về bạn về, gọi là, cái môi trường mà, à, kiểu, mà nó bạn khiến bạn cảm thấy tự ti á kìa. Tức là khi nào mà bạn cảm thấy tự ti nhất? Tức là bây giờ ở trong phòng gym, hay là những cái chỗ đông người này kia, hay là trong cái, ờ, lớp học nhóm, hay là như bạn chia sẻ là bây giờ bạn đi tập với lại có bạn bè, mà, kiểu, có vóc dáng đẹp hơn bạn, đúng hông? Thì không biết là nơi nào mà khiến bạn cảm thấy nó bị, kiểu, phơi bày nhiều nhất, cảm thấy tự ti nhiều nhất?
Ừm. Ừm, ừm. À, thì, ờ, đương nhiên là cái nơi nào mà có đông người nhất rồi bạn ơi. Còn nếu như mà chỉ có hai đứa tập với nhau thôi, thì lại không không có cái vấn đề gì cả, cái cảm giác đấy nó cũng bớt đi. Nhưng mà khi mà tập ở đông người, ví ví dụ như là hai đứa cùng rủ nhau đến phòng tập gym chẳng hạn này, hay là cùng, à, à, đi tập ở ở như một cái, a, lớp ở ngoài ấy, đó, thì lúc đó là là có khá là đông người cùng tập, ừm, chung này. Rồi người ta cũng sẽ, a, có ban đầu thì người ta cũng có để ý á, thì người ta sẽ cứ khen là "Ôi, bạn này tập luyện cho nên là có cái vóc dáng đẹp thế." Đó, thì người ta khen, ơ, khen cái bạn kia. Thì quay sang nhìn sang đến mình thì, trời ơi, ờ, đúng là ngậm ngùi rồi, ờ, thôi, thôi, chứ không còn nói được một lời nào nữa bạn ạ. Đó, thì cái lúc đó thì mình cũng, ờ, khá là tự ti và cũng cũng, ưm, ơ, cảm thấy là hơi hơi bị, ờ, mất động lực một chút.
Ừm. Ừm. Hiểu rồi nha. Tức là bây giờ, trong một cái môi trường đông người như vậy, mà người ta khen người bạn của bạn, đúng hông? Thì bạn nhìn lại mình, thì bạn thấy vóc dáng không bằng họ, nên bạn cảm thấy tự ti. Ừm hứm, mình hiểu. Ờ, đó, thì không biết là bạn có nghĩ rằng, à, bây giờ bạn đi tập chung với lại một cái người bạn như vậy á, à, bây giờ thì không biết là cái mối quan hệ nó càng thân á, thì nó liệu cái áp lực nó có càng lớn hay không, khi mà bạn trở thành cái đối tượng phần nào đó bị so sánh khi mà, ờ, so sánh với người bạn đó của bạn?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, đó đó. Ờ, bạn nói cái điều này là đúng ha. Thực sự là càng thân thì cái áp lực của nó lại càng cao đấy. Tại vì là trời ơi, ơ, chơi thân thiết với nhau này, ờ, hàng ngày đi chơi, đi tập cùng với nhau này. Mà đó, một đứa thì tập luyện được như thế đấy, còn một đứa thì lại tập với cái vóc dáng trông nó nó thật là, ờ, kiểu như là, gi giống như là hai thái cực như thế này ấy. Thì đó, thì nhìn nó <chuckles> nhìn nó khá là buồn cười. Đó.
Ừm, hai thái cực. Ừm, à, vậy thì không biết là à, nhum nh mình nhớ là như bạn chia sẻ, tức là bạn là một người mới, đúng hông? À, vậy thì không biết là, kiểu, khi mà đi tập á kìa, thì bạn lo lắng cái điều gì nhất về cái vóc dáng của mình? Tức là bạn so sánh có thể là về, à, cái vẻ bề ngoài, đúng không? Có về cái cơ bắp hay là cái, kiểu, tỉ lệ mỡ này kia, hay là sức bền, hay là bạn so sánh mà cái khả năng thực hiện cùng một bài tập giữa hai người? Tại vì đôi khi có thể là cái nỗi sợ này nó cứ liên quan đến cảm giác như là mình là một cái người mới đó chẳng hạn.
Ừm. Ừm, ừm, ừm. À! Ừm, ừm. Thì là mình có so sánh về cái tỉ lệ cơ thể này, mình so sánh về cái, a, độ săn chắc của cơ thể đó và cả sức bền nữa. Tại vì là mình cũng mới tập cũng chưa được lâu đâu, cho nên là, ờ, mình, ờ, chưa có cái thành quả gì cả. Thì trông cơ thể của mình thì nó làm gì đã có cơ đâu, làm gì đã có cơ bắp đâu, và cũng không có săn chắc nữa, đấy, cũng mập như bạn nói đấy, còn có cả cái tỉ lệ về, ờ, ờ, mỡ thừa đó. Đó, thì khá là nhiều các cái vấn đề để mà so sánh luôn bạn ạ.
Ừm. Ừm. À, đúng như bạn nói, thì sẽ có rất là nhiều điều so sánh khi mà, à, đặt trên cái bàn cân hông? Như vậy mình là người mới này, mà mình đi so sánh với một cái người có thể là tập lâu năm á kìa. Thì không biết là, kiểu, bạn có nhận thức được là, cái gọi là, cái vẻ ngoài của những cái người như vậy á, thì nó là một cái kết quả của rất là nhiều năm tập luyện, à, có thể là về, ừm, chế độ ăn uống này kia, hay là, à, thậm chí là về gen này kia nữa kìa. Và bạn có đang so sánh quá trình bắt đầu của mình á, với lại cái, gọi là sao? Cái kết quả cuối cùng của họ á kìa, thì bạn có đôi khi bạn có tự nhủ với mình như vậy hay không?
Ừm. À! Ừ, đúng. Bạn nói thì mình cũng mới thấy đúng nha. Thực ra là cái người bạn thân kia hay đi tập cùng với mình như thế này này, là bạn ấy đã tập trước mình cũng khá là lâu rồi, tập trước mình cả, ờ, phải, ờ, cả nửa năm trời rồi, và điều kiện của bạn ấy cũng tốt hơn mình rất là nhiều. Bạn ấy có thời gian và bạn ấy cũng có điều kiện về kinh tế hơn ấy. Nên là, à, cái việc mà bạn ấy chăm sóc về, ờ, về, ờ, thực phẩm này và cũng như là cái chế độ ăn hay là cái chế độ luyện tập của bạn ấy là hoàn toàn là hơn mình rất là nhiều. Đó, trong khi là mình cũng là một người là cũng đi sau thôi, ấy. Ờ, đúng, mình thấy là cái điều này nó nó cũng khá là, ờ, là là bất cập thật.
À! Ừm. Đó. Ừm hưm, bạn thấy đó, tức là bạn mới bắt đầu, đúng hông? Mà người ta thì tập luyện lâu năm rồi thì đâu thể nào mà so sánh, gọi là, như vậy được, tại vì nó không cùng hệ quy chiếu mà, đúng hông? Đâu có thể sánh được. À, nhưng mà để mà nói, ưm, cụ thể hơn đi, thì không biết là những cái cảm xúc mà nó, ờ, so sánh như vậy á kìa, thì nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào đến cái quá trình tập luyện của bạn hay không? Tức là bây giờ, ờ, bạn cảm thấy, ờ, mệt mỏi quá đi, tập hoài mà không thấy được như họ, hay là kiểu cảm thấy bế tắc trong những cái bài tập, hay chỉ bây giờ nó nó một cái thói quen vô thức là khi bạn nhìn người khác là bạn cảm thấy bạn so sánh như vậy rồi?
Ừ ha. Ừm, ừm, ừm. Ờ. Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Điều đầu tiên đi là mình đã sẽ thấy là mình bị, à, thiếu đi động lực này, tại vì là, ờ, mình nhìn thấy là họ có cái vóc dáng đẹp như vậy nha, thì, ờ, tự dưng là mình mình tập thì mình sẽ có một cái áp lực rất là lớn. Đó là, ờ, lỡ may mình tập rồi mình cũng không có đạt được như thế thì sẽ thể hiện một cái điều đó là mình khá là kém cỏi đó bạn ạ, thì tự dưng là mình bị, à, thiếu đi động lực và mình tự ti luôn. Đó, lúc đó là là cảm giác như là, ờ, nếu mà mình cứ có cố gắng mãi, cố gắng hoài mà mà không được như thế thì thì sẽ rất là khó coi. Đó.
Ừm. Đúng. Đúng như bạn nói đó là cái so sánh thường là cái cách bạn phản ứng, đúng hông? Khi mà cảm thấy mình á không đủ tốt đâu, nhưng mà không sao, mình sẽ giúp bạn vượt qua cái tình hình này. À, và một cái câu hỏi cuối cùng á, mình muốn hỏi bạn là hông biết là đôi khi nào bạn có nghĩ đến cái việc mà, gọi là, đi tập lẻ chưa? Tức là, à, bạn sẵn sàng đó dành thêm đâu đó một trong tuần, đúng hông? 1-2 buổi tập á kìa, bạn tập một mình, có thể là bạn tập ở nhà, hoặc là ở phòng gym này kia á để mà bạn hoàn toàn tập trung vào cái việc mà cải thiện kỹ thuật của mình này chẳng hạn đi. Thì mình nghĩ là nếu mà bạn có tự tin về cái mặt kỹ thuật á, sẽ phần nào đó là cái nền tảng giúp bạn, gọi là, chống chọi lại cái sự tự ti về ngoại hình đó.
Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ừ, ha. Mình thấy là cái cái điều này là có lẽ là mình sẽ phải thử để mình mình thực hiện. Tại vì là bây giờ mình đang kém hơn, đúng không? Thì mình cũng cần là có có một cái chế độ tập, ờ, riêng hơn một chút, thì, ờ, mình nên là, à, đi đánh lẻ đi. Á, mình thấy là cái điều này là hay nha. Ừ, có lẽ là mình sẽ cân nhắc, ơ, đến cái vấn đề này đó.
Ừm. <chuckles> Ừm. Rồi. Rồi, thì qua những cái, gọi là, cái chia sẻ rất là chi tiết của bạn á, thì mình đã hiểu phần nào, nắm được cái tình hình hiện tại của bạn ha. Thì tiếp theo đây á, mình sẽ cố gắng đưa ra một số cái lời khuyên á, để có thể giúp bạn cải thiện cái tình hình hiện tại ha. Thì đầu tiên thì mình nghĩ là bạn nên, gọi là, chấp nhận, đúng hông? Cảm xúc và, gọi là, thay đổi những cái suy nghĩ tiêu cực để mà giảm cái áp lực đi. Tức là bây giờ bạn hãy chấp nhận rằng là cảm giác tự ti là một cái điều tự nhiên, vì không thể tránh khỏi trong khi mà bạn là người mới tập mà, đúng hông? Bạn đi so sánh với những người tập lâu năm như vậy. Thì khi mà cái sự so sánh nó xuất hiện như vậy á, thì bạn có thể là tự nhủ với bản thân mình, à, bây giờ mục tiêu của mình á, là vượt qua cái thành tích của mình của ngày hôm qua, đúng hông? Mình tự tập cho mình thôi, không phải tập cho ai cả. Đó, và tự có thể tự nhắn nhủ bản thân là mọi người thì đều bắt đầu từ con số không như mình cả, chứ không phải c tự nhiên đùng một cái lại có người rất là giỏi, có thân hình đẹp ngay được. Thì bạn thấy sao?
Ừm. Chấp nhận, đúng không? Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừ, ừ nha. À, đúng rồi, mình thấy là cái điều mà bạn nói là cái điều đầu tiên mình phải là học cái sự chấp nhận, đúng không? Chấp nhận cái cảm xúc này, ừ, thừa nhận rằng nó là một cái điều là bình thường thôi, đúng không? À, mình thấy là cái ý này hay đấy. Ờ, mình cũng không phải là ai cũng có thể là bắt đầu mà có thể là đạt được cái thành tích như thế, cũng cần phải có một quá trình. Ừm, mình thấy điều này là đúng ha.
Ừm. Ừm. Chính xác. Ờ, và bạn nên, gọi là, tập trung vào cái kỹ năng và cái sự tiến bộ của bản thân mình, đúng hông? Coi như là bạn chuyển trọng tâm là, à, bây giờ thì tôi trông bạn đừng có hỏi mình, kiểu như là, à, bây giờ tôi trông như thế nào, mà chuyển sang, à, tôi đang có làm th đang có thể làm gì được, đúng hông? Bạn đặt mục tiêu về kỹ năng đi, ví dụ là học một cái kỹ năng bạn hoàn hảo đi, bạn cố gắng cái tập cái bài tập nó một cái cách tốt nhất, và hiệu suất thì có thể là tăng, kiểu, một ít thôi so với những ngày hôm trước chẳng hạn, đúng hông? Thay vì bằng ngoại hình. Tại vì cảm giác mà thành thạo một cái bài tập kỹ năng gì đó là một cái liều thuốc rất là mạnh để giữ cho sự tự tin, và phần nào đó thì bạn có thể ghi lại, đúng hông? Những cái thành tích nhỏ của mình đi, mà những cái cơ thể mình đạt được nè. Ví dụ là bạn nâng được mức tạ, ừm, cao hơn một chút nè, hay là chạy nhanh hơn một chút này kia. Thì việc mà giúp bạn, gọi là, chủ động tích lũy những cái, gọi là, bằng chứng á, về cái sự tiến bộ của bản thân mình, thay vì chỉ tập trung vào những cái điểm yếu của mình thôi đó, bạn có thử ha.
Ừm. A, ừ, đúng rồi ha! Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, mình thấy cái điều này thực sự rất là hợp lý luôn ấy. Thay vì là mình, ờ, tập trung vào những cái điều phán xét thì mình hãy tập trung tư duy vào là cái điều mình có thể làm được, đúng hông bạn? Ờ, làm những cái điều là nó thực sự là hữu ích đối với mình, chứ không phải là, à, mình, ờ, bỏ thời gian ra, bỏ tâm huyết ra để mình để ý đến những cái điều phán xét xung quanh, hay là để ý đến những cái sự, ờ, so sánh mà mà không mang đến cho mình, ờ, một cái tác dụng gì đó tích cực. Ừm, cái điều này hay ha.
Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Và nếu mà môi trường hay là cái những cái thời điểm tập á, nó có phần ảnh hưởng đến, gọi là, cái hiệu suất tập luyện của bạn á, thì bạn có thể thử hoặc là thay đổi môi trường đó nếu mà nó quá căng thẳng đó. Ví dụ là bây giờ bạn có thể thử tập ở những khung giờ vắng hơn, đúng hông? Hay là bạn tập ở những cái phòng gym nhỏ hơn, kiểu hay là thậm chí là tập ở nhà đi chẳng hạn đi, với những cái bài tập mà nó, kiểu, không có yêu cầu là quá nhiều cái dụng cụ mà ở phòng gym chẳng hạn á. Thì mình nghĩ là ưu tiên cái sự thoải mái về cảm xúc á thì nó sẽ giúp bạn duy trì thói quen tập luyện đều đặn hơn và giúp bạn tự tin hơn đó.
Ừ, đúng. Ừm, ừm. Ừm, ừm. À! L ừ, đúng, đúng rồi. Ờ, mình có lẽ là sẽ mình sẽ phải áp dụng cái điều này đó, mình sẽ siêng tập một mình hơn chẳng hạn. À, nếu mà như vậy thì có lẽ là mình cũng sẽ là, à, hạn chế là đi tập cùng với người bạn kia, đúng hông bạn? Thi thoảng mình hãy đi thôi, đấy, thành ra là sẽ bớt tạo áp lực cho mình đi. Đến khi nào mà mình cảm thấy là tự tin hơn thì lúc đó thì mình mình lại đi tập cùng cũng được, đúng không bạn? À, ý này hay.
Ừm, và cái lời khuyên cuối cùng, ừ, mình muốn bạn, ừm muốn dành cho bạn đó kìa, là khi mà bạn thấy một cái người á mà có vóc dáng hoàn hảo đi, thì bạn có hãy chuyển cái suy nghĩ từ, kiểu là "À, tại sao mình lại không được như họ?" thành, kiểu là "À, bây giờ mình đang, gọi là, chứng kiến những kết quả của sự kiên trì của bản thân mình." Thì mình nghĩ đây là cái nguồn cảm hứng cho những gì mà mình sẽ đạt được trong có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới, ví dụ như là trong 1 tháng, trong 2 tháng tới chẳng hạn, đúng hông? Nghĩa là so sánh á, nó phải là cái, kiểu, nguồn cảm hứng cho bạn, chứ không phải là, kiểu, nó khiến bạn cảm thấy tự ti, cảm thấy tuyệt vọng. Bạn thấy sao?
Ừ. Ừm. Ừm, ừm, đúng ha. Cái sự so sánh này nó phải mang đến là th động lực để cho mình, ờ, lấy cái đó để mà mình tiến lên, đúng không? Chứ không phải là để mình đi xuống. Ồ, ờ, rất là hay nha, mình thấy cái điều này đúng nha, à, cứ để ý đến những cái thành tích mà mình đạt được, dù là nhỏ thôi cũng được, đúng hông bạn? Đó, rồi mình tiến lên dần dần. Ờ, khá là hay nha! Thực sự là cảm ơn bạn rất là nhiều đã cho mình, ờ, những cái lời khuyên rất là hữu ích ngày hôm nay nha. Bây giờ mình sẽ cảm thấy là tự tin hơn một chút về cái vóc dáng của mình để mình có thể là tiếp tục luyện tập được rồi đó đó. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn ha!
Chính xác. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Hông có hông có gì ha, mình chúc bạn sớm thành công ha! Tạm biệt bạn.